Yan, hello!
Hello, magandang hapon!
Ayan, magandang, ah, hapon o sabagay mag gagabi na. Oo nga. Ayan, kamusta ka naman?
Hmm, yan. Oh, mag gagabi na pala 'yan, 'yan. Mm. Ito ayos naman ka kakameryenda ko lang kanina, eh. Ikaw ba?
Ayos din naman. Ito galing din sa, ah, trabaho, kakauwi lang kaya oo, medyo papahinga din. Ayan, ikaw ba, ano bang ginagawa mo o ano bang trabahong ginagawa mo?
Hmm, kakauwi lang. Mm. Oo. Ako kasi, panggabi 'yung trabaho ko, eh 'no. So, mamaya mam mamaya pa 'yung trabaho ko kaya ngayon kanina nagmeryenda muna ako tapos 'yan. Naglibang-libang din muna, ayan.
Ah, kagabi. Ah. Oo, eh, 'di parang pero nakakakumpleto ka naman ng tulog?
A ah, sa ngayon mayro'n kasi akong, ah, anak ah may anak akong inaalagaan. Kapapanganak lang kasi ng misis ko. So, may bata kami dito, 1 buwan pa lang. Ayan talagang sobrang kulang din talaga sa tulog tapos kumakayod pa sa trabaho. Kailangan magtrabaho 'yan oo. Ah, bina oo.
Ah, gano'n. <chuckles> Ako, eh, medyo kulang din sa tulog. Oo. Oo, kailangan, eh. Kaya, ikaw ba, dito sa trabaho mo o kahit ano man trabahong iyong ginawa, ah, may masakit na ba nangyari sayo dahil diyan sa trabaho mo?
Mm. Hmm, sa 'kin siguro masasabi ko 'yung unang naging trabaho ko. Kasi, ah, nagustuhan ko kasi siya, eh. Parang, ah 'yung naging service crew ako ng isang amusement park.
Oo. Mm. Mhm.